Erzähl doch mal. Was hilft dir aus einem Fehler, ähm, letztendlich eine Lektion zu machen im Nachhinein?
Ja. Okay, ähm, äh, gute und interessante Frage. Ähm, grundsätzlich, ähm, will ich erstmal sagen, dass wir als Menschen ja alle nicht unfehlbar sind. Das heißt, äh, Fehler sind uns allen gestattet, ne? Niemand sollte erst einmal dafür, hm, nieder oder runtergemacht werden, dass er Fehler begeht. Wichtig ist immer nur, was machst du aus den begangenen Fehlern? Ähm, lernst du daraus oder wiederholst du sie? Und, ähm, wenn du sie wiederholst, äh, oder wenn du daraus lernst beziehungsweise, ähm, was ist dann deine Einstellung zu diesem Fehler? Also, weißt du, dass du 'n Fehler begangen hast? Merkst du das? Ähm, versuchst du da an dir zu arbeiten, oder, ähm, ist es dir egal und, äh, du, ähm, wiederholst, aber w aber tausende Male diesen Fehler und e erwartest dann, dass man das trotzdem einfach so hinnimmt. Und, ähm, ja, äh, generell würde ich sagen, man sollte sich den Fehler immer selber vor Augen führen, ja, und, ähm, dann versuchen, äh, aus dieser Situation weil Fehler gehen auch häufig auch mit, ähm, negativen Konsequenzen einher, ne? Also, heißt jetzt nicht, dass man, ähm, auch immer nur anderen schadet. Man schadet w wahrscheinlich häufig auch sich selber und, äh, sollte dann daraus natürlich im besten Falle lernen und, wie gesagt, ähm
Mhm. Mhm. Ja, ja.
Dann, je nachdem, wie der Outcome ist, also wie das Endergebnis ist, bin nur ich betroffen, sind andere betroffen, ähm, was kann ich in der Zukunft wie verändern, damit eben diese negative Konsequenz nicht wieder eintrifft? Weil, äh, irgendwie lernt man meiner Erfahrung nach immer auch nur am leichtesten über Schmerz in Anführungsstrichen, ne? Schmerz jetzt nicht physischer Natur, sondern auch, ähm, Schmerz, weil man verpasste Gel Chance, äh, oder weiß ich nicht, äh, im Falle v von 'nem Fehler, den man beispielsweise beim Autofahren begeht. Du fährst über rot, okay, hast kriegst 'n Punkt, musst, äh, Strafe zahlen. Der Schmerz kann ja vieler, äh, v vieler vielerlei Hinsicht sein. Und ja.
Mhm. Mhm. Okay, ja, erstmal sehr, äh, spannende, auch ich finde auch sehr menschliche und reflektierte Sicht irgendwie auf die Fragestellung, dass du sagst: „Es ist erstmal total wichtig 'n Fehler per se nicht einfach nur zu verurteilen“ und zu sagen, so: „Hey, Leute, die Fehler machen, ähm, gehören irgendwie dafür auch bestraft.“ Sondern dass du sagst, dass es erstmal ganz klar zum menschlichen Wesen dazu gehört, Fehler zu machen, dass man sie eben nur als Chance begreifen muss und daraus auch was lernen muss. Ähm, du hast jetzt mal so 'n gerade so 'n allgemeingültiges Beispiel genannt. Würdest du sagen, dass du für dich, ähm dich klar an was erinnern kannst, wo du sagst so: „Hey, durch den Fehler, den ich begangen habe und eben eventuell auch die Konsequenz daraus“ der Schmerz, den du gerade erwähnt hast: „Habe ich definitiv eine Lektion transformieren können und für mich auch was lernen können.“?
Mhm. Ja. Ja. Mhm, mhm, ja, natürlich, lass uns einfach mal, ähm generell glaube ich, ähm, das hat, glaube ich, jeder Mensch, ähm, v bei dem einen vielleicht ein bisschen gravierender als beim anderen. Derselbe Fehler muss ja auch nicht mal beim bei unterschiedlichen Menschen, ähm, l gleich viel gleich, äh, schwer wiegen oder auch, ähm, die gleiche Lektion als Resultat zur Folge haben. Jetzt einfach mal ein ganz äh, ganz, äh, pauschales Beispiel, ähm, zu Schulzeiten zum Beispiel, ne? Wenn man einfach mal, ähm, ku vo vor 'ner Klausur, ähm, beispielsweise im Deutschleistungskurs sollte man ja lekt ähm, häufig auch mal Lektüren lesen. Ja und manchmal so hat man es auf die leichte Schulter genommen, die Lektüre nicht wirklich oder nur, ähm
Mhm. Ja.
bedingt gelesen, äh, in der in in der Überzeugung, dass es reicht und ja, äh, dann kommt die Klau Klausur und plötzlich merkt man, dass man
Hm.
äh, aufgrund, äh, des nicht vorhandenen, ähm, d d Hintergrundwissens, ähm, dann, äh, versagt. Und das ist mir dann tatsächlich auch einmal, äh, um die Ohren geflogen und, äh, das habe ich dann so nicht wiederholt, ja also, äh, zumindest sollte man sich dann <chuckles> es gibt ja auch Beibücher, ne, ähm, wenn man schon keine Lust hat, das gesamte Werk zu lesen, aber zumindest sollte man dann ähm, habe ich für mich gelernt, ähm, so 'n Beibuch lesen oder sich zumin oder austauschen mit Menschen, von denen man weiß, t die es lesen auf jeden Fall. Also, es gibt ja auch verschiedene Arten dann da äh, da damit umzugehen, ne? Heißt auch nicht, dass man dann etwas tun muss, das man von vornherein nicht tun wollte, nur weil das dann zu, ähm, einem, äh, Ausgang geführt hat, den man nicht begrüßt. Man kann auch, ne, anders manövrieren. Das ist halt aber auch 'n bisschen abhängig davon, ne, was bin ich bereit zu tun, um diesen Fehler zu vermeiden, ähm
Mhm. Ja. <chuckles>
auch das ist dann typenabhängig. Es gibt den einen, der wird dann der sagt dann wahrscheinlich: „Okay, ich lese ab jetzt auf jeden Fall immer alle alle Lektüren, die wir da, ähm, vorgelegt bekommen.“ Und der andere sagt dann: „Okay, ne, ich, äh, tausche mich lieber 'n bisschen aus.“ Der andere sagt: „Okay, ich gehe dann wenigstens auf die Zusammenfassung.“ Äh, und ja, das war zumindest die Lektion, die habe ich draus gelernt, also gänz gar nicht mit dem Werk auseinandersetzen, das war dann doch vielleicht ein wenig, äh, hochmütig.
Okay, ja, verstehe, also i finde ich finde ich spannend, dass du das Beispiel gerade nennst, weil ich mir denke, so das ist ja klingt jetzt, ähm, auf 1. auf 'n 1. Blick vielleicht gar nicht so drastisch. Also, ich weiß ja gar nicht vielleicht wäre auch noch mal spannend zu erfahren weil ich würde, glaube ich sagen, so irgendwie jeder von uns war mal zu faul und hat nicht gelernt, aber du meinst, du bist damit dann auch irgendwie, ähm, doch auch ordentlich auf die Nase gefallen. Wird was waren denn das für Konsequenzen, die da für dich gedroht haben oder auch tatsächlich gefolgt sind, dass du sagst: „So etwas wie so 'ne mangelnde Vorbereitung von meinerseits hat mich so geprägt, dass ich zumindest für mich mir bewusst gemacht habe, ich muss mich immer in irgendeiner Form auf wichtige Dinge vorbereiten.“?
Ja. Mhm. Ja. Ja. Mhm, mhm. Ja. In diesem Falle war es eben 'n Leistungskurs und Leistungskurse, die, äh die die erreichten Noten beziehungsweise erreichten Punkte, zumindest in dem B Bundesland, in dem ich hier, äh, lebe, die, äh, zählen halt do doppelt, ja, und wenn man dann, äh, <chuckles> ähm, eine Klausur in den Sand setzt, äh, wie man so schön sagt, dann, ähm, hast du halt doppelte Punkte, aber <laughs> das Potenzial nicht ausgeschöpft und muss dann im folgenden Halbjahr umso mehr, ähm, Gas geben, weil man braucht 'ne, äh, bestimmte Anzahl an Punkten, um dann zum Abitur zugelassen zu werden. Und ja, da, ähm, wird das Ganze dann doch 'n bisschen ernster, weil, äh, es kann natürlich dann dazu führen, dass man aufgrund der nicht erreichten Punktzahl dann einfach ein Schuljahr wiederholen muss, ja? Und, ähm, wenn man dann auf Basis einer, f ne, eines Fehlers, den man ge begangen hat, aus Leichtsinn, vielleicht auch jugendlichem Leichtsinn, dann, äh, als Konsequenz 'n ganzes Jahr seines Lebens theoretisch verliert in Anführungsstrichen, dann ist das ja doch schon, äh, irgendwie immens.
Mhm. Okay, alles klar. Ja, ja, klar. Auf jeden Fall. Ich meine <clears throat> wahrscheinlich, weil man dann auch noch Gefahr läuft, irgendwie die ganze ,äh, den ganzen Rest der Abi-Vorbereitungszeit, die ja eigentlich auch ganz cool und entspannt sein kann mit an anderen Leuten dann irgendwie nur zum äh, nur zum Lernen irgendwie verschwenden muss, ist natürlich 'ne Sache. Und ich meine gerade ja klar, wenn's dann auch in die Richtung Berufswahl und alles geht, dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so easy wie in den vorherigen Klassen. <chuckles>
Ja, und genau. Mhm. Absolut. Ja, ja. Mhm. Ganz genau. Na ja, wirklich. <chuckles> Das äh, das sage ich auch. Und ja, da ka da da merkt man mal, wie mal wie etwas, äh, vermeintlich Kleines dann doch auch langfristig Auswirkungen haben könnte. Ja und, ähm, daraus resultiert habe ich einfach für mich immer habe ich für mich, also, die Lektion, äh, gezogen, dass ich Dinge nicht immer auf die leichte Schulter nehmen sollte und dann vielleicht doch mal 'n bisschen ernster oder 'n 2., 3. Mal, ähm, über etwas nachdenken sollte, bevor ich, äh, die enen eine Entscheidung treffe, also, einfach so als allgemeingültiges Gesetz für mich persönlich.
Mhm. Okay, verstehe. Ne, ich meine, es ist es ist ja definitiv auch was, was man auf sehr viele andere Situationen im Alltag übertragen kann. Ich meine, da geht's ja jetzt nicht nur um 'ne reine, ähm, Vorbereitung für irgendwelche Klausurphasen oder so, sondern das hat ja ja auch in vielen anderen menschlichen Interaktionen oder auch Situationen 'n riesen Mehrwert, den man da für sich mitnehmen kann. War es zufällig „Effi Briest“, wenn ich mal raten darf? <chuckles>
Mhm. Ja. Ne, es waren tatsächlich die Buddenbrooks.
Okay, ja, auch übel, ja. <chuckles>
Ja, sehr übel. Und das ist ja auch wirklich 'n Wälzer. Das sind ja das ist ja 'n riesiger Roman. Und da kann man dann nicht, ähm, eben mal so mit <chuckles> Halbwissen das geht nicht, da geht's da muss man halt schon wirklich in der Materie drinnen sein, das habe ich gemerkt. Ja, ja, ja, ja. <chuckles>
Ja, verstehe. Du hast gerade vorhin erwähnt. Ähm, dass, äh, natürlich irgendwie die Leute auch unterschiedlich und individuell dann darauf reagieren und manche quasi so als Gegenimpuls dann das krasse Gegenteil von dem Verhalten an Tag legen, was sie vorher hatten, dass sie sagen: „Okay, ich lese alles und ich lese den Roman zweieinhalbmal und höre mir noch die Zusammenfassung dazu an“. Und das für dich eher der Punkt war zu sagen: „Okay, ich muss jetzt auch nicht alles machen, weil das bin nicht ich, sondern ich muss zumindest 'n Weg finden“, dass ich sage: „Okay, hier fokussiert, zielorientiert mit trotzdem nicht zu viel oder übertriebenem Aufwand mich vorbereiten und das Ding an sich ernst nehmen.“ Welche Vor und Nachteile siehst du denn in den verschiedenen Reaktionsformen? Und was würdest du sagen, es hat sich für dich als die gesündere Form rausgestellt?
Ja. Ähm, ich, äh, würde da gar nicht, ähm, so pauschal drauf antworten, ne, weil der eine Mensch, ähm, der braucht das auch einfach für seine persönliche Sicherheit. Ja, dass er weiß, ok, ähm, Sicherheit gibt ja auch immer, ähm, ein gewisses Maß an, ähm, Selbstvertrauen auch, ne? Und, ähm, <blows air> der andere sagt: „Okay, ich brauche das nicht.‟ und ist dann damit auch sicher, fährt damit auch gut. Deswegen, ähm, Vor und Nachteile sind auch da, glaube ich, individuell zu betrachten. Äh, aus meiner persönlichen Sicht würde ich sagen, ähm, wenn man etwas übersteuert, dann läuft man Gefahr, sich darin zu verrennen. Ja, dass man also das Maß sollte immer eigentlich, äh
Hm. Ja. Mhm.
d das, ähm, langfristige Ziel sein. Dass man sagt: „Okay, ich versuche, das Maß zu halten.“, ne, so Ausgewogenheit, Balance, wie auch in jedem anderen äh, in jeder anderen Lebenssituation. Meiner Meinung meiner Meinung nach, ne, ähm, Ü Übertreibung ist immer abträglich der Sache abträglich, ähm, egal jetzt wirklich wo. Sogar selbst Umweltschutz, wenn man d wenn man den extrem betreibt, dann ist sogar der abträglich, weil es irgendwie der Sache nicht mehr dient, sondern, ähm, wahrscheinlich eher so 'n Narrativ bedient, dass, ähm, Menschen a dazu führt, dass man dass man abgeschreckt wird, ja. Ähm, wenn ich wenn ich jetzt sage: „Ok, ich übersteuere, ich muss so viel ähm, dreimal, viermal, fünfmal mich dann damit auseinandersetzen mit dem Thema.“, und, ähm, ich dann als, äh, Endergebnis zur Folge habe, dass, ähm, p private Dinge auf der Strecke bleiben, familiäre Dinge auf der Strecke bleiben und so weiter. Ähm, dann hat es der Sache oder mir als Menschen nicht wirklich geholfen. Ja, ähm, daher d d sage ich lieber: „Man findet 'n gutes Maß“.
Mhm. Mhm.
Holt sich vielleicht, ähm, Unterstützung oder Hilfe dazu, wenn man sagt: „Okay, ich merke gerade, ich verrenne mich in, äh, so 'ner Sache.“ Ähm, dann lieber, hm, vielleicht 'n bisschen abgeben da wo man abgeben kann und, äh, ver versuchen, dass man auch einfach mental gesund bleibt, ne, weil das kann auch immer schnell zu Fanatismus führen und ich glaube, das, äh, ist nie nie gesund für ein Menschen.
Alright. Okay, okay. Also, sprich so 'n bisschen auch nach dem Motto: „Die, die Menge macht das Gift“. Also, nicht sagen: „Ich habe jetzt 'n Fehler begangen und muss deswegen eine 180º hin äh, Wende hinlegen, um 'n anderer Mensch zu werden.“ Sondern einfach nur zu sagen, so: „Jo, okay, ich mache mir 'n paar Sachen klar und versuche, Dinge mit einzuflie einfließen zu lassen in mein Verhalten, die ich aus so 'nem Fehler, den ich begangen habe, mitnehmen kann.“ Ähm, was würdest du denn sagen, wenn Gefahr besteht, dass du den gleichen Fehler wieder begehst? Wie machst du dir das bewusst? Und hast du da irgendwie so 'n paar Methoden, ähm, das dann auch direkt zu verhindern, bevor es wieder dazu kommt, dass du da in alte Verhaltensmuster verfällst?
Mhm. Absolut, ja. Mhm, ja, im im Idealfall hat man das natürlich schon, ne? Ähm, ich glaube, ähm, das Leben ist generell ein langer Lernprozess, ja, dass man manchmal auch, ähm, eine eine Sache, einen Fehler begeht, der vielleicht, ähm
Mhm.
also, 'n wiederholtes Mal begeht, der vielleicht im ersten Moment gar nicht so wirkt. Es ist jetzt in so vor allem so zwischenmenschlichen Situationen, das ist jetzt nicht wie mit dem Rauchen. Ja, dass man sagt: „Okay, ich rauche und ich habe aufgehört und dann rauche ich wieder.“ Das ist ja wirklich immer irgendwie dasselbe Muster. Ähm, bei anderen Dingen kann es aber auch mal dazu führen, äh, w wenn man jetzt zum Beispiel mal Menschen enttäuscht hat oder so, ähm, dass man das vielleicht gar nicht im in in in erster im im im ersten Blick gar nicht merkt und dann erst im Laufe dann ja, dass man sagt: „Okay, verdammt, ich habe jetzt schon wieder jemanden enttäuscht.“ Ähm, das ist ja theoretisch derselbe Fehler, aber in der Praxis kann es, ähm, an 'n anderen Ursprung gehabt haben. Das heißt, man ja, bitte?
Ja. Mhm. Mhm, und wie f Genau, wie wie kann ich dafür so 'n Bewusstsein entwickeln, dass ich so m auf auch irgendwie auch auf mich achte und und schaue, ähm, neige ich dazu oder begehe ich schon wieder denselben Fehler erneut, anstatt zu lernen?
Ja. Mhm, ja, da sollte man, ähm, f immer ag also, man ich habe gelernt in den letzten Jahren, dass es wichtig ist, aktiv zu leben. Ja, dass man nicht in der Passivität verfällt und sich einfach irgendwie nur berieseln lässt von außen, sondern dass man versucht, so viel wie möglich aktiv, ähm, seinen Alltag zu bestreiten, sein Leben zu führen, Situationen zu analysieren. Ja, und, ähm, auch da nochmal vielleicht erst mal 'n bisschen innezuhalten, ähm, nochmal 'n 2., 3. Mal darüber nachzudenken, sich vielleicht 'ne Meinung von außen dazu zu holen. Ja, weil man ist ja immer mit sich selber. Und dieses diese diese Scheuklappen, die man dann manchmal hat, ne? Dieses Ego behaftete, diese Ego-Perspektive auf Dinge kann dazu führen, dass man, ähm, einfach, den Blick fürs Wesentliche oder den großen Blick auch manchmal verliert, den weiten Blick. Und da hilft es immer, definitiv a auch mal von sich selber 'n bisschen wegzutreten. Und wenn man das gerade nicht, äh, v vollumfänglich kann, dann einfach doch gerne Meinung von außen dazu und von Menschen, die einen natürlich kennen, ne? Das ist sehr wichtig.
Mhm. Okay, ja, spannender Ausflug in die Thematik auf jeden Fall. Also, sprich quasi 'ne Bewusstheit entwickeln für mein eigenes Handeln, reflektiert durch Dinge gehen, aktiv Sachen machen und nicht zu viel nur reagieren, wenn ich das richtig zusammengefasst habe, und sich sogar, was die eigene Persönlichkeit angeht, regelmäßig Feedback ausm Bekannten, Familien und Verwandtenkreis holen. Finde ich äh, ja, sind sehr interessante und spannende Einsichten und vor allem auch Anregungen und Tipps, wie man mit der Thematik umgeht. Ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch, war sehr interessant.
Mhm. Ganz genau, ganz genau. Mhm. Ja. Danke dir auch. War sehr interessant auch für mich. Ähm, bis dahin. Mach's gut.
Ja, mach's gut, ciao.